À, bạn ơi, dạo thời gian gần đây á thì ở ngoài tình hình ở ngoài Hà Nội với lại miền Bắc của mình đang, ơ, mưa lũ rất là nhiều đó bạn. Thì có nhiều cái công văn để mà, gọi là, những cái cơ quan ban ngành thì sẽ tích hợp cái việc là làm việc văn phòng thay cho cái việc là ủa, làm việc online thông qua cái việc làm trực tiếp qua văn phòng á bạn. Thì bạn nghĩ về như thế nào từ cái việc là, ờ, so sánh giữa cái việc mà làm việc từ xa và với cái việc mà làm việc với văn phòng vậy bạn?
Ồ. Ừm. Mình hiểu. Ờ, mình nghĩ là nếu như mà tình hình không cho phép, ví dụ như bạn nói là bây giờ tình hình ở Hà Nội nó đang, ừ, không cho phép mọi người đến văn phòng thì mình nghĩ đó là giải pháp bắt buộc rồi, buộc mọi người phải làm từ xa. Thì như vậy cũng tốt thôi để bảo vệ an toàn cho mọi người, để cho mọi người, ờ, không có bị thiệt hại gì về, ờ, tính mạng hay là những cái phương phương tiện, ờ, di chuyển. Nhưng mà nếu như mà nói về lâu dài á thì mình nghĩ là, ừm, làm việc từ xa nó sẽ có những cái hạn chế nhất định so với làm việc văn phòng tại vì làm việc văn phòng á thì mình có thể tương tác dễ hơn, nhanh hơn, không có bị ngắt kết nối, <laughs> kiểu
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi! Đúng rồi. Chắc chắn. Rớt mạng á, đúng hông? <laughs> Đấy. Thế, ơ, nói chung thì nó cũng đúng là rõ ràng nó là một cái, ơ, cái việc mà làm việc online mình thấy nha, thì cái việc mà làm việc online thì nó rất là phù hợp vào những cái tình huống mà cấp bách, ví dụ như là mưa bão chẳng hạn nè, hay là cái thời điểm mà dịch giả như là thời dịch Covid chẳng hạn, đúng hông? Thì, ờ, bạn thấy là cái việc mà nếu như mà, ờ với những cái ưu điểm mà mình thường thấy nhất ở cái việc mà làm việc, ơ, online đi thì là bạn thấy những cái, gọi là, những cái ưu điểm đó đó, và nó có thể dễ dàng để mà phát huy cũng như là nhân rộng cho nhiều cái mô hình, nhiều cái ngành nghề hông?
đang họp mạng. <laughs> Thì đó. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng. Ừm. Ừm. Ừm. Mình thấy bây giờ khuynh hướng làm việc, à, online, làm việc từ xa nhiều đó chứ và đặc biệt, ờ, là ở Việt Nam mình có thể làm việc cho quốc tế. Ừm, có những bạn mà làm trong lĩnh vực công nghệ á, họ ở Việt Nam nhưng mà họ làm cho Mỹ nè, họ làm cho châu Âu, họ làm cho, ơ, Indo, họ làm cho những cái quốc gia tiên tiến khác để họ có cái mức lương nó chênh lệch tỷ giá rất là nhiều so với thị trường Việt Nam, thì mình thấy đó là một lợi thế của cái chuyện làm việc từ xa, bạn vượt ra khỏi biên giới để bạn làm được rất là nhiều việc. Ờ, và mình nghĩ nha, ừm, cái làm việc từ xa đó đó, nó nó sẽ phù hợp với một nhóm đối tượng nhất định và một nhóm ngành nghề nhất định. Mình giả sử ờ, những công việc mà không có đòi hỏi bạn phải tương tác với con người quá nhiều, bạn chỉ cần tương tác với thiết bị thôi thì mình nghĩ làm việc từ xa rất là phù hợp. Và đặc biệt nha, những bạn không thích tương tác với con người <laughs> rất phù hợp để làm việc từ xa!
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, rõ ràng. Ừm, đúng. <laughs> Đấy đấy rõ ràng, đúng, những cái ngành nghề nói chung là những ngành nghề mà đặc thù, đúng hông? Mình hay gọi vui đó là công nghề đặc thù, đúng hông? Thì mình thấy là cái việc mà, à, khi mà mà mình thấy rõ ràng á, là cái việc mà, ví dụ như cái việc mà từ cái đợt đại dịch Covid á, là cái công việc cũng như là cái việc mà học từ xa, nhất là cái việc mà học từ xa cũng như là học online, thì nó cũng được coi như là một cái công việc rồi, thì nó rất là phổ biến, mình thấy là như vậy. Thì, ờ, ngày xưa thì, ờ, có những cái câu chuyện là liên quan tới cái việc mà đi học thêm là phải trực tiếp đến nhà giáo viên để mà học thêm hay là học kiểu bổ túc chẳng hạn. Thì bây giờ là mình thấy cái mô hình để mà dạy thêm thông qua cái việc online nó được nhân rộng khá là nhiều. Đấy đó, vậy thì bạn nếu như mà, ừm, ờ, trong tương lai đi trong tương lai đi, thì, ờ, bạn thấy là cái ngành nghề nào ở Việt Nam của chúng ta nó sẽ phát triển cái mảng mà, kiểu bằng là, làm việc từ xa là, kêu bằng là, phát triển nhanh nhất, hoặc là ngược lại là cái ngành nghề nào nó sẽ, kiểu là, thụt lùi với cái việc mà phải làm việc từ xa như vậy?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. <laughs> Mình lại không thấy có cái nghề nào mà có thể thụt lùi được nha, trừ khi nó bị triệt tiêu. Có nghĩa là sao? Nó bị công nghệ thay thế, nó bị máy móc thay thế thì nó sẽ bị triệt tiêu luôn, chứ không thể nào mà nó thụt lùi. Ờ, nhưng mà, ờ, đối với những cái ngành nghề mà có thể tiến xa hơn á, nhanh hơn á, thì mình nghĩ đó là công nghệ. Tại vì rõ ràng mà bây giờ công nghệ họ rất là bùng nổ, và họ rất là nhanh, và họ rất là, ờ, thích về cái chuyện máy móc và có thể làm việc độc lập, thì mình nghĩ đó là một cái ngành có thể chiến tiến rất là xa trong tương lai. Nếu họ tập trung vào cái chuyện, ờ, làm việc từ xa, họ có thể nhân rộng mô hình, họ có thể, ờ, tiến ra ngoài biên giới, họ có thể thuê những cái đặc biệt là những cái nước mà tiên tiến, họ có thể thuê nhân sự, nhân lực ở những cái nước kém tiên tiến hơn với cái mức chi phí rẻ hơn. Và như vậy lại còn giúp được lao động ở cái nơi kém tiên tiến đó đó được tốt hơn và có cuộc sống tốt hơn. Thì mình nghĩ đó là một thứ có thể vươn xa đó, nhờ công nghệ, nhờ, ờ, sự làm việc từ xa đó. Ừm.
Ừm. À. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm. À. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. À. Rõ rõ ràng thì cái, a, lợi ích từ cái việc mà công việc làm việc từ xa, những cái công việc mà nó có thể là làm mà không cần phải đến văn phòng thì nó nói chung là nó hiện hữu rất là là cụ thể rồi, mình đã thấy hằng ngày rồi. Vậy không biết là xung quanh bạn thì bạn đã có thấy một cái công ty hay là một cái ngành nghề nào mà nó nó thực sự là nó thà đã thành công khi mà nó chuyển từ cái việc mà làm từ văn phòng chuyển thành là làm việc từ xa chưa? Hay là gặp phải một cái trường hợp nào mà nó thất bại khi mà chuyển đổi như vậy hông?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, sau đại dịch á thì mình thấy có một số mô hình như công ty cũ của mình á, họ vẫn giữ làm việc từ xa nha, vì họ thấy cái lợi ích của chuyện: "Tôi không muốn tốn tiền thuê văn phòng, <laughs> tôi tiết kiệm được một mớ chi phí" và họ chuyển nhân viên chính thức thành nhân viên freelancer hết. Có nghĩa là làm việc, ờ, theo dự án và, ờ, trả lương theo hiệu suất công việc, thay vì là mình trả lương theo giờ như s trước giờ mình đến văn phòng. Thì mình nghĩ cái cách chuyển đổi đó cũng khá là thành công và bây giờ, ờ, công ty đó vẫn vẫn phát triển rất là tốt. Ờ, vì họ hông không cần nhân viên đến văn phòng: "Ờ, tôi không cần phải chi, ơ, phí mặt bằng và tôi cũng không cần phải trả một cái thuế cố định cho nhân s nhân sự, là họ phải tự lo cái chuyện đó cho họ" kiểu vậy. Thì thì họ giữ được cái, ơ, kinh doanh của họ, vì bạn biết là trong cái thời dịch là khó khăn mà, công ty có nguy cơ bị sụp ờ, kiểu, không có đủ tài chính, nhưng mà như vậy rõ ràng là có lợi cho công ty, có lợi cho cả người lao động, công ty không chết thì người lao động vẫn có việc làm, đúng hông? Thì đó là một cái mô hình mình thấy chuyển đổi thành công lắm.
Ưm, ừm. Đúng rồi. À. Rõ ràng. Ừm. Ừm. Linh hoạt ha! À, à. Ừm. Ừm. À, à. Ừm hưm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, cũng đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Vậy thì, ờ, nếu như mà nói về đúng là cái cái câu chuyện, ờ, cái công ty cũ của bạn, thì thực tế là trên thực tế là đang vẫn đang vận hành tốt với cái mô hình làm việc từ xa như vậy. Đấy, nhưng mà mình thấy có một cái vấn đề như thế này nha, có nghĩa là khi mà mình làm việc như từ xa như vậy thì chắc chắn nó sẽ có một điều nó sẽ thay đổi. Đó là thứ nhất là về văn hóa của công ty, về cái văn hóa giao tiếp ờ, là của công ty, và thứ hai là cái câu chuyện mà để mà gọi là thăng tiến nghề nghiệp. Vì trên thực tế mà nói thì với đối với những cái công ty mà như cái mô hình mà làm việc hoàn toàn từ xa như vậy, thì chắc chắn là cái công việc mà để mà phân công cũng như mà, à, công việc của người này, công việc của người kia thì thông thường là sẽ dựa vào cái kinh nghiệm cũng như là cái khả năng làm việc là chính. Đấy, và cái câu chuyện mà để mà thăng tiến ở trong cái ngành nghề đó quá trong việc mà thăng tiến chức vụ thì chắc chắn là sẽ hạn chế, đúng hông bạn?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, đó là Ờ, chính xác. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Dạ vâng. Mình đồng ý, mình đồng ý với cái quan điểm của bạn, và mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với định hướng phát triển nghề nghiệp của mỗi người á. Có những người họ họ họ chỉ muốn, ơ: "Ô kê, tôi đi làm kiếm tiền thôi, tôi trau dồi cái kỹ năng chuyên môn của tôi, ờ, càng ngày càng giỏi hơn để tôi càng nhận được cái cái cái công việc á, với cái, ơ, khả năng chuyên môn cao để tôi nhận về cái thù lao cao." Thì đó là cái mà họ mong muốn đào sâu về chuyên môn để nhận một mức lương xứng đáng. Còn với những người á, họ đi theo cái khuynh hướng là "Tôi muốn nâng cái vị trí làm việc của tôi lên á" thì mình nghĩ là bản nên chọn những cái nơi làm việc có văn phòng để bạn có một cái lộ trình thăng chiến rõ ràng là "Ờ, bây giờ tôi muốn lên trưởng văn phòng, tôi muốn lên, ờ, quản lý, tôi muốn lên giám đốc, và tôi muốn lên đó, tổng giám đốc" gì đấy, thì không thể nào nó xảy ra với một cái người làm freelancer được, bạn phải đến văn phòng. <chuckles> Ờ, ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. À. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy, đấy, đấy. Vậy vậy nếu như mà mình, ờ, vậy thì, ờ, theo cái, ưm, kinh nghiệm của bạn thì chắc chắn bạn cũng đã làm việc từ xa rồi, đúng hông? Vậy thì bạn có cái kinh nghiệm nào về cái việc mà, giống như là, ờ, thiết lập cái môi trường làm việc nè, hay là cái kiệt mà mình phân bổ thời gian, tại vì mình chắc chắn một điều là cái việc mà khi mà mình làm việc online thì, ờ, cái mức độ tập trung của mình thì chắc chắn là sẽ không phải là một tới lúc nào cũng trăm phần trăm focus vào công việc được, ít nhiều cũng sẽ bị sao nhãng thôi, đúng hông? Và kể cả những cái, gọi là, ờ, những cái cách để mà giao tiếp, công cụ giao tiếp hay là cái cách mình báo cáo kết quả, hay là cái cách để mà mình giữ liên lạc, kết nối với đồng nghiệp thì chắc chắn là sẽ có, phải có những cái kinh nghiệm, đúng hông bạn?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, đồng ý. Ừm. Ừm. Ờ, mình mình nghĩ là cái việc quan trọng nhất của việc làm từ xa đó là mình giữ được kỷ luật, ờ, và mình giữ được cam kết. Bởi vì thường là làm việc từ xa thì họ sẽ có cho mình một cái dự án cụ thể và một cái deadline cụ thể, một cái hạn cụ thể. Thì lúc đó bạn sẽ cần phải quản lý cái thời gian của mình một cách hợp lý để bạn giữ được cái cam kết trong cái thời gian đó, mình hông có bị đến deadline rồi mới chạy á. Thì thường những người mà làm freelance hay bị cái chuyện đó, là cái lúc mà đầu dự án á, bạn chơi không: "Tại vì tui rảnh, đúng hông? Đâu có ai quản, tui chỉ cần giao đúng <laughs> đúng cái hạn thôi" thì cái chuyện phân chia cái công việc nhỏ ra á, nó rất là quan trọng, và bạn giữ được cái cam kết đó, giữ được cái nhịp đó nó rất là quan trọng, để bạn: "Ô kê, tôi có cái uy tín đó, và tui có cái sức khỏe cần phải bảo vệ đó." <laughs> Ờ, thì làm thế nào để chia ra thôi. Ừm.
Đúng bạn. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, thoải mái, đúng hông? <laughs> Ừ, chưa dí mà, chưa ai dí, ừm, đấy. Đúng rồi, rõ ràng. <laughs> Ví dụ như ngày xưa thì, ờ đó, thì cái câu chuyện mình thấy như thế này, có nghĩa là khi mà mình ngồi ở làm việc ở văn phòng đi, có nghĩa là sáng phải đúng giờ mình đến, chiều đúng giờ mình về. Đấy, thì nói chung là, ờ, chắc chắn là khoảng thời gian đó mình, ờ, chỉ làm mình focus vào cái công việc ở cái nơi mình làm việc thôi. Còn nếu như trường hợp mà khi mà mình làm việc từ xa thì mình có thể là mình, ờ, quán xuyến, mình có thể làm 1-2 job cùng một lúc chẳng hạn hay là mình vừa làm việc và mình vừa chăm con hay là vừa chăm sóc gia đình, ô kê vẫn được, đúng hông? Đó là điều rõ ràng. Vậy thì, ờ, nếu như mà, ờ, trong tương lai đi, mình nghĩ nè, trong tương lai thì những cái mảng ngành nghề thì như bạn nói đó, có nghĩa là những cái ngành nghề mà không cần phải tiếp xúc với người quá nhiều, ví dụ như kiểu như IT nè, hay là design hay là kiểu như là sale chẳng hạn, <smacks lips> thì nó chắc chắn là sẽ phát triển rất là nhiều. Vậy thì không biết là khi mà những cái, à, thành phần lao động á, bây giờ họ bây giờ họ sẽ hướng chuyển như vậy, thì không biết là cái, gọi là, cái lực lượng để mà lao động sản xuất hay là lắp ráp, kiểu như là, những cái dịch vụ mà phải trực tiếp làm bằng tay chân á, thì không biết là nó sẽ có bị ảnh hưởng như thế nào hông ta?
Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, mình nghĩ là cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu, vì rõ ràng những công việc tay chân hoặc là những cái công việc mà nó, ưm, về hệ thống á, thì mình nghĩ là dần dần nó sẽ không cần lao động quá nhiều, vì sao? Vì bây giờ máy móc đã có thể làm cái chuyện đó rồi, chính xác hơn con người nữa, không có sai sót và không có tai nạn lao động. <chuckles> Nên là mình nghĩ cái chuyện cái chứ có là một cái bước phát triển nên có. Các bạn sẽ tập trung vào những công việc nào đòi hỏi sự sáng tạo nè, đòi hỏi tư duy nè, đòi hỏi cái chuyên môn sâu nè, ờ, đòi hỏi cái sự linh hoạt nè, thay vì những cái việc mà rập khuôn á, lặp đi lặp lại, ờ, và máy móc, những cái đó máy móc làm được rồi, mình hổng cần. Ờ, thì tương lai sẽ ừm, sẽ hướng đến một cái công việc, ừm, làm từ xa hoặc là làm vừa đến văn phòng vừa ở nhà á, mình thấy bây giờ nhiều lắm, làm hybrid, ừm, kiểu vậy.
Ừm. Ừm. À. Ừm. Đúng bạn, ừm. À. Ừm. Ừm. Ố. Ừm. Đúng rồi đấy, cũng đúng lắm. Ừm. Ừm. Tại vì mình ờ, khoảng thời gian gần đây thì mình đã thấy là một ở một cái công ty ở, a, ở ở Bình Dương của mình ấy, Bình Dương, Việt Nam hiện tại là bây giờ là thay đổi là thành thành phố rồi đấy. Thì, ờ, có một cái doanh nghiệp thì hiện tại đã sa thải hơn 5.000 nhân viên và thay đổi vào đó là cả một cái hệ thống, ơ, quy trình làm việc bằng máy móc cả. Thì cái câu chuyện nào đó mình thấy thì đó cũng chắc có thể là đó cũng sẽ là một cái, gọi là, một cái bước khởi đầu như là bạn nói, đúng hông? Khi mà máy móc đã dần dần thay thế con người. Và chỉ, a bây giờ chỉ cần là con người điều khiển máy và một vài người ở từ xa để mà điều khiển những cái người mà điều khiển máy đó thôi, đúng hông? <laughs> Rất là tiện rất nhiều.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đấy. Đúng rồi. Ừm. <laughs> Đúng rồi, vậy thì bạn phải là bạn làm sao để bạn, ờ, có thể làm việc được bất kỳ đâu á, nếu không bạn sẽ bị đào thải, ừm.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì nêu nếu như mà à, khi mà cái, gọi là, như cái những cái gì mà bạn đã chia sẻ từ nãy giờ là cái việc, à, thứ nhất là, ừm, linh hoạt thời gian làm việc là một nè. Và thứ hai là có thể là kết nối công việc ở đa quốc gia, nói chung là vượt ngoài cái biên giới, đó, cũng như là vượt qua ngôn ngữ, kể cả bây giờ là ngôn ngữ nó cũng được hỗ trợ rất là nhiều online rồi. Vậy thì nói chung là, ờ, vậy thì bạn có nghĩ á là trong tương lai á là sẽ có thêm nhiều mảng ngành nghề mà người Việt của mình nha, mình phải nói thẳng là người Việt của mình sẽ có thể là dễ dàng tiếp cận với cái, gọi là, những cái cơ hội nghề nghiệp ở nước ngoài hông? Bạn có thể cho mình một vài cái ví dụ hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Mình nghĩ là có chứ, nhiều ấy. Ờ, ví dụ như gần đây á mình thấy có rất là nhiều những cái công việc mà liên quan đến trợ lý ảo nè, ờ, những cái công việc ờ, ờ, ví dụ như có những cái người mà họ họ có quá nhiều lịch bận ấy, họ sẽ cần một cái người trợ lý và trợ lý nó không có cần phải là một cái người tiếp xúc, ưm, với họ trực tiếp mỗi ngày, mà chỉ cần giúp họ online thôi, đặt lịch nè, hẹn với khách hàng nè, rồi, à, chăm sóc khách hàng nè, gửi email nè, tất cả những cái công việc đó hoàn toàn có thể làm online, làm từ xa. Và mình nghĩ đó là một cái cơ hội việc làm rất là lớn sắp tới, ừm, và còn nhiều nhiều nữa.
Ừm, AI ha? À, đúng rồi. Đúng bạn. À. Ừm. Đúng rồi. Đúng, rõ. Ừm. Đấy, thì nói chung Đúng rồi, đúng rồi. Khi mà mình thấy đúng rồi, thì khi mà th trong khoảng thời gian gần đây khi mà AI nó bắt đầu nó phát triển á thì rất là nhiều ngành nghề nó được đi theo. Sáng tạo nội dung số nè, hay là h trợ lý ảo AI, hay là những cái ngành nghề dịch vụ rất là nhiều. Thực tế là đây cũng như cũng như là một cái cơ hội cho dành cho những người đ biết nắm bắt, đúng hông bạn? Ô kê nha, à, thực tế là rất cảm ơn những cái chia sẻ của bạn ngày hôm nay về cái việc là làm từ xa, nó sẽ có lợi hay có hại như thế nào so với việc làm việc ở văn phòng. Lần nữa cảm ơn bạn nha.
Đúng rồi. Chính xác. Ừm. Ừm. Chính xác. Ừm. Nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều cũng đã đặt cho mình những câu hỏi rất là thú vị. <laughs> Xin chào và hẹn gặp lại.
Ô kê, bye bye.